Iya iya, betul. Jadi kan orang tuh, ya takut gitu ya. Wah, takut kalau misalnya bersuara atau ikut campur besoknya ilang, gitu ka <laughs>
<laughs> Ibaratnya mhm, iya. Betul betul, heeh, padahal kan sebenarnya masyarakat itu ketika melakukan kritik kan, harusnya itu menjadi sumber data untuk mencari sumber masalah, gitu kan. Kan bisa dapat misalnya akar masalah itu didapat dari sisi misalnya 5 kali bertanya, kenapa kenapa kenapa, misalnya kenapa masyarakat bertanya, kenapa masyarakat mengeluh, kenapa? Kan nih harus itu dulu, sampai dapat sebabnya kan, sam jadi semakin banyak suara-suara masyarakat itu, justru malah sebenarnya membantu pemerintah atau wakil-wakilnya untuk bisa lebih menggali lebih dalam lagi masalah-masalah yang ada di bawah gitu, untuk mhm, jadinya 2 arah gitu, ndak bikin langsung semena-mena keputusan politik yang entah berantah, orang di bawah aja ndak ngerti gitu, tiba-tiba ada pembangunan apa, pembukaan tambang atau apa, sementara yang penduduk tinggal di situ aja tidak pernah diberitahu, <laughs> bingung juga gitu kan, <laughs> nah loh, <laughs> coba, iya. <chuckles> Mmm.
Iya, mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Iya, betul banget. Betul banget sih, Kak. Iya. <chuckles> Heeh heeh. <laughs> Iya, bener banget, heeh, terus aku juga pernah gitu ya, Kak, jadi kan, eee, salah satu contohnya gitu ya, Kak, kayak, eee, waktu itu gitu, ketika pemerintah daerah di tempat tinggal aku tuh, eee, mengganti kebijakan bantuan sosial gitu ya, Kak, bansos itu, jadi setelah pemilihan kepala daerah jadi dulu tuh bantuannya hanya diberikan 1 tahun sekali, gitu, Kak, jadi tidak merata. Ya, jadi kan, eee, setelah warganya itu aktif menyuarakan ketidakpuasan melalui forum RW gitu kan, jadi media sosial juga, terus ya, kepala daerahnya baru nih, membuat program distribusi bansos yang lebih transparan lagi, gitu kan, yang tepat sasaran juga harusnya kan. Jadi ya, harus nunggu, eee, viral dulu gitu sekarang tuh. Heeh.
Mhm. Mmm. Eh, heeh. Ya. Nah, hmm. Mmm. Iya. Iya. Mhm. Mhm. <laughs> Ah hah. Mhm mhm mhm mhm. Viral dulu, iya iya, ada sekarang bahasanya kalau ndak viral, tidak ditanggapi, kan itu miris ya kan itu miris ya, mengapa itu dijadikan sebuah kebiasaan seperti itu itu kan menunjukkan sebuah heeh, itu kan berarti menunjukkan kelemahan, sangat lemah sekali sistemnya kan, berarti tidak tidak mengakar sistemnya. Nanti kalau sosial media terjadi apa-apa dengan internet, segala macam, kan mati semua, kita ndak bisa apa-apa lagi. Jadinya tidak terbangun sistem itu dengan dengan sistematis dan baik, gitu. Jadi tidak ada tidak ada pencegahan sih dari situ. Tidak ada upaya untuk bingung ya, kalau saya sih, itu masalah besar itu, kalau gak viral, gak ditanggapin, waduh. <laughs> Mhm.
Iya. Oh, iya, benar banget, iya, semua aparat merasakan. Mhm. Iya, betul banget. Iya. Iya. Iya, bener banget. Mhm mhm, mhm. Iya, iya. <chuckles> Udah harusnya malu gitu, ya. <laughs>
Iya, makanya, apalagi kalau yang tidak punya sosial media gimana? Kayak misalnya saya, saya ada masalah misalnya, tapi saya tidak ingin begitu-begitu, aduh, akhirnya masalah saya, saya pendam sendiri sampai sekarang misalnya, gitu kan. Ada masalah dengan masalah besar bagi saya, ini soal ijazah saya misalnya, segala macam, nah, gimana saya harus bersuara ke mana? <chuckles> Saya gak punya gak gak bisa sosial media, bingung saya. <laughs> Aduh, iya, deh, ya mak
Iya, kan. Iya iya iya. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Iya, betul banget. <chuckles> Iy <chuckles> wah, seru banget nih, Kak, makasih ya.